जी, बिल्कुल, बिल्कुल जो है ना आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत भी हूँ। अगर मैं खुद की बात करूँ ना तो जो है मैं जिम जाता हूँ और मुझे करीबन 3 महीने हो चुके हैं और जो है, मैं 3 महीने से जिम जा रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और सु जो है ख़ास करके मैं सुबह जो है जिम जाना पसंद करता हूँ क्योंकि सुबह-सुबह एक तो भीड़ भी नहीं होती और जो है सुबह उठते अगर हम कोई एक्सरसाइज़ करते हैं ना, तो हमारा जो है पूरा दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो जिम जाना काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर हम घर पर एक्सरसाइज़ करने की कोशिश करें ना तो कई-कबार ऐसा होता है कि जैसे घर में बहुत ज़्यादा अ, जो है ना भीड़-भाड़ भी होती है और जो है हमें उतना समय भी नहीं मिल पाता घर में और घर में जो है अगर आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो तो बिल्कुल, जो है ना आपको आपका मन वैसा ही होना चाहिए कि जो है आप रेगुलर करें। और जो है अगर हम जिम में फीस दे देते हैं तो बिल्कुल एक हमारे मन में ये रहता है ना कि जो है हमने यहाँ पैसे लगाए हुए हैं तो हमें जाना ही जाना चाहिए जिम। तो ये कहीं न कहीं मुझे फ़ायदा लगता है। और जिम में बिल्कुल आपने सही कहा कि जो है वातावरण वहे का वहाँ का वैसा ही होता है और जो है आपके जो मित्र होते हैं वो भी जो है साथ में आते हैं आपके जिम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बिल्कुल हाँ, मैम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ।
अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। ओके। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। ओके। हुँ। <chuckles> जी। हुँ। हाँ। सही कहा। मैं अब जी, जी। मुझे लगता है ना कि अ, जो आप कह रहे हो और जो हम अ, जो चर्चा कर रहे हैं वही कहीं न कहीं सही है क्योंकि जो है ना घर पर अक्सर हमें जो है ना सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती, किस तरीके एक्सरसाइज़ कोई एक पोस्चर होता है, कोई एक तरीका होता है वो करने का, अगर हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं वो बताने के लिए कुछ नहीं है। कई बार गलत तरीके से एक्सरसाइज़ करने से चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है, है ना? आजकल लेकिन अगर हम बात करें वैसे तो ऑनलाइन तो कई वीडियो ट्यूटोरियल्स जो है ना उपलब्ध हैं। अ, विघ्नेश योगा, कार्डियो या मतलब है ना अ, एक ज़ुम्बा ऐसे मतलब क्लासेस भी ऑनलाइन मिल जाती है। योगा क्लासेस भी ऑनलाइन ली जाती है आजकल तो। लेकिन जिम में मुझे लगता है कि एक व्यक्तिगत ट्रेनर का मार्गदर्शन मिले, तो गलत तरीके से एक्सरसाइज़ करने का खतरा नहीं रहता, है ना? तो चोट की संभावना कम हो जाती है मेरे हिसाब से और मुझे लगता है कि जिस अ, कारण के लिए आप ये एक्सरसाइज़ या जिम कर रहे हो या तो आपको अपनी बॉडी बनानी है या वेट कम करना है या घड़ा ना है या ताकत बढ़ानी जो भी है मुझे लगता है कि ट्रेनर ज़्यादा अच्छी तरीके से समझता है कि किस तरीके की एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, किस लेवल तक करनी चाहिए उसकी मुश्किल की ल जो एक मुश्किल की लेवल, डिफिकल्टी लेवल हम कहते हैं कितनी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, ये नियंत्रण में होता है हमारे कि कितनी किस हद तक हम कर रहे हैं और एक एक्सपर्ट का जो है गाइडेंस भी होता है। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से हम जो अ, जिस मार्ग पर अभी चर्चा कर रहे हैं वही मेरे हिसाब से मतलब जो है अनुकूल है, आप क्या कहोगे?
जी। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी। जी। जी। बिल्कुल। जी। सही बात। जी।